जी बिल्कुल, देखिए लगभग आपने तो लगभग मेरी सभी समस्या का धीरे-धीरे मतलब निवारण कर ही दिया है। देखिए, आपने मुझे जितनी सलाह दी है मैं कोशिश करूँगा कि मतलब मैं उन सलाह को अपनाऊँ और एक मौजती बहुत ही मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में मैं गुणता गुणवत्ता अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं सुनिश्चित कर पाऊँ। तो मैं साथ ही अब देखूँगा कि, मतलब कि कौन से मतलब कपड़े सही हैं, कौन से नहीं हैं और साथ ही वहाँ पे जो लोगों ने खरीदे उनकी भी मैं फोटो देखूँगा, जी आपका मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ जी। हाँ जी। जी,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 आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।